Okay. Quindi, giusto, giusto. Un po' di calma, ecco. Eh, un'altra cosa che ti volevo chiedere è che spesso capita la maggior parte delle persone, vanno nei negozi, lasciano il numero di telefono oppure lasciano la mail per aver lo sconto. Poi questi negozi a martello, tutti i giorni gli mandano l'offertina.
Esatto. Vai. Okay. Certo. <chuckles> Esattamente, allora
Cosa ne pensi di questa cosa?
Allora, purtroppo per purtroppo per noi, queste cose sono il loro lavoro, quindi non possiamo più dire più di tanto. Ovviamente se ci sono offerte effettivamente utili, allora io non dico niente, anzi sono contento che me le mandino. Certamente se sono ogni giorno: "Guarda, c'è l'offerta." e c'è la stessa offerta riproposta continuamente per tutto il periodo in cui dell'offerta e continua a martellarti
Mh-mh. Okay.
Sotto nelle mail di solito c'è questo, mhmm, tasto in blu molto piccolo, molto nascosto, scritto disi disiscriviti dalle mail. Non ti arriveranno più mail, non ti arriveranno più mail. <chuckles> È una cosa che
Sì. <chuckles> Sai che leggevo leggevo di una IT americano che diceva invece che far tutta sta cosa, diceva: "Apritevi una mail spam" cioè proprio avere una mail fisica con scritto, non so, il tuo nome, pubblicità e poi la dai a tutti sti negozi.
Sì, sì. <chuckles> Il problema <laughs> Il problema di aprire una seconda mail però che, specialmente al giorno d'oggi, è che ti richiede il numero di telefono. Quindi s avere più mail sullo stesso numero di telefono non sempre Google piuttosto che quale mail vuole fare, te lo consente. Quindi, potrebbe non essere troppo "convincente" tra virgolette. Perché sì, se apri una una una mail su Gmail, la seconda su libero, la terza su, non so, a Outlook piuttosto che, certo, funziona tranquillamente. Il problema è che se tu vuoi tenere tutto quan sotto controllo nella stessa applicazione, ti serve lo stesso numero di telefono per tutte quante, quindi gmail ti dice: "No. Eh, no. Eh, no. Eh-eh, ce l'hai già." <giggles>
Sì. Eh, sì. Mh-mh. Okay. Sì. Sì, s <chuckles> Okay, okay. Semplicemente come dici tu, disiscrivi il servizio. Che forse è molto se
Io mi disiscrivo del servizio, mando in spam e allora non lo vedrò più. <chuckles>
Ecco, e cosa ne pensi dei ragazzini con 1000 telefonini?
<sighs> Allora, purtroppo è la seconda faccia della medaglia che, diciamo, mentre per noi persone più adulte anche ti serve il telefono anche per lavorare, purtroppo essendo molto disponibile anche per tutto il pubblico, bisogna riuscire a capire che ciò che è disponibile per me sarà disponibile anche per un ragazzino di 2 anni, 2 anni ovviamente i età ideologica. S okay, okay. Edà età ideologica. Quindi, purtroppo quello che uso io lo userà anche lui.
Erto. Mh-mh. No, vabbè, d è inventata, cer

Allora purtroppo se il telefono deve rimanere acceso, perché appunto per esigenze di lavoro piuttosto che, ehm, succede un'emergenza devi ris assolutamente rispondere al telefono e adesso dipende anche da lavoro a lavoro giustamente. Io semplicemente prendo il telefono lo metto nella cosiddetta modalità non disturbare, no?
Mh-mh. Cer Mh-mh.
Che mi u mi si silenzia tutte le notifiche però sono lì, cioè le vedo, le posso sco le posso comunque riaprire, le posso raggiungere senza alcun tipo di problema. E se ci sono chiamate più importanti, piuttosto che numeri di persone che devo assolutamente rispondere, le mettono nella priorità alta che possono, ehm, diciamo schivare questo non disturbare, in modo tale che se mi chiamano io posso rispondere a qualsiasi orario.
Okay. Ah okay, quindi diciamo il primo consiglio, è applica un filtro alle chiamate che a alle quali tieni, non so, tua mamma, <laughs> tipo ecco, priorità e mentre okay, quindi una cosa del genere.
Esattamente, esattamente, esattamente. Bravissimissima. <chuckles> Esatto, esatto. Fa fare uno sm un filtro alle chia ehm, alle persone che ti interessano e quelle che non ti interessano, diciamo. <exhales>
Perfetto, e riguardo le notifiche dei social cosa gli diresti se uno ti chiede
N notifiche dei social dipende se tu sei una persona che ci tieni un sacco a ve sapere se una persona ti ha messo il like sulla tua fantastica foto che hai appena caricato sul sito, allora tienile tranquillamente online. Se invece
Mh. Mh-mh.
non ti interessa e comunque sei una persona che c controlla regolarmente i social semplicemente toglierle, sempl toglierle completamente. Specialmente se sei una persona che controlla i social regolarmente. Adesso regolarmente cosa vuol dire? Non ogni venti minuti sistematicamente, ma non so la mattina ve 10 minuti, esatto, e 10 minuti, la sera dopo lavoro 10 minuti, ehm, pranzo 3 minuti e mezzo così giusto per avere un attimo, so cosa succede nel mondo, perché appunto io i social li uso personalmente per leggere notifiche, no eh news, ehm, giornale piuttosto che
Eh. Certo. <chuckles> Una volta al giorno. Sì. Mh.
Allora sì, no, togli le notifiche e con un momento che rientrerai quei 3 minuti che è un momento in cui ti interessa vedrai le notifiche.